Olha só, eu gostaria muito de de uma orientação e, né, um conselho, né, com a dificuldade que eu estou tendo. E essa dificuldade é: estabelecer limites claros em algumas amizades que que eu tenho, sabe, principalmente amizade com mulheres. E eu tenho essa dificuldade em estabelecer aquele limite de até onde pode ir, sabe.
Uhum. Tá. Tá. Tá, me ex me explica <chuckles> um pouco melhor quais são quais seriam esses limites, que você está enfrentando dificuldade.
Pronto, está certo. Eu eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu seja, eu tenho uma família. Mas antes de eu construir essa família, eu e eu sempre tive muitas amigas mulheres
Certo. Uhum. Uhum.
e eu não estabelecia, tipo, eu não tinha realmente limites, eu eu sempre tive muita facilidade em lidar com mulheres. Muita facilidade em ter amigas mulheres, e elas falavam comigo, assim, de tudo praticamente, né. E
Certo. Entendi. E tem uma relação bastante aberta com com mulheres, no geral.
Muito aberta e era muito fácil, eh, algo assim absurdo, assim, e até hoje, eu ainda tenho essa facilidade em em ter amigas mulheres, em estabelecer um canal de comunicação com elas, que p elas se sentem muito à vontade comigo. Porém
Hum. Certo.
hoje, tem coisas que não cabem mais. Né, justamente por eu ser casado e tal, e tem coisas que não cabem mais. E por conta dessa abertura, que eu acabo dando, isso já quase custou meu casamento, né.
Tá. Hum. Tá, mas quase custou seu casamento por você, porque você ficou balançado, ou porque a sua esposa não gostou da maneira como você atuava com suas amigas?
Então, eh, teve uma situação em específico que, a gente era noivo ainda, né, eu e minha esposa, e aí eu estava conversando com uma dessas amigas, e aí assim, a dificuldade em estabelecer limites, né. E aí a conversa, ela foi pra um lado que não deveria muito ir, sabe, e aí ficou aquela aquele jogo de de d não, não sei se é um jogo de sedução, aquele jo aqueles joguinhos, né. Aquela aquelas conversinhas, que não vai pra lugar nenhum, mas naquele momento, ali, você acaba meio que se sentindo, e tal, porque a pessoa está ali demonstrando certo interesse, e e aí você, ao invés de cortar, você fica: "Ah não, deixa eu ir deixa eu ver até onde vai".
Hum. Certo. Uhum. Hã. É. Tá. Tá. Ma en mas então, mas aí não foi bem foi foram os 2. Então, no digamos que não tinha limites, hã, eh, entre vocês 2. Do tipo, não é que você colocou um limite, e e a pessoa não entendeu ou não respeitou, você estava embarcando na na na conversa também.
Pois. Isso, e Jus Justamente. Então, é é aí que entra, né. Nessa época, eu ainda eu até tinha ainda mais dificuldade ainda de estabelecer. Então eu acabava que, hã, acabava deixando ir, né. E aí, nesse momento
Tá. Aham. Entendi. Você gostava do jogo.
É é, eu não vou mentir, infelizmente é um erro, sabe.
<chuckles> Não, não, não p cara, olha, eh, não não se ju não se julgue tanto assim também, tá. Eh, não é questão de ser um um erro ou não. Eh, você estava fazendo alguma coisa que te dava, eh, prazer, que te levantava dopamina. Então, é normal v não não vou o erro estaria em, hã, se você fizesse alguma coisa um pouco mais hardcore, né, um pouco mais u pra frente. Você estava conversando, entendo que você encare como um erro, porque não era o combinado com a sua noiva, né, tipo, você não tinha combinado isso com a sua noiva, de que você poderia falar desse jeito com as suas amigas. Mas, também não acho que você precisa demonizar tanto o o assunto que vocês estavam falando, sabe. Mas continua, continua.
Uhum. Justo. Entendi. Pronto, pronto, entendo. Eh, e por i e você pegou você falou aí em ponto, que realmente, trazia uma satisfação, sabe. Aquela coisa do ego, de você se sentir desejado, e tal. E e assim, e pelo fato de eu ter sofrido, na minha infância, adolescência, com um complexo de inferioridade muito grande
Sim. Uhum. Certo.
e e e tipo, e isso me alimentou durante muito tempo, e essa coisa da conquista, de v de perceber pessoas que se interessam por mim, isso me alimentava muito. E assim, e eu tive que lutar muito contra isso, né, pra hoje ter a a vida que eu tenho, realmente, com a minha esposa, e tal. Eu tive pronto, aí re mas resumindo a situação, a gente estava ali naquela conversa, e minha esposa teve acesso ao meu celular. E aí ela viu a conversa e pense, foi foi muito chato, ela, sabe, realmente pensou em em desistir do casamento, e e tivemos aquela discussão. O olha, a gente tinha iniciado a a construção da nossa casa. E aí eu pensei assim, eu falei: "Meu Deus a gente acabou de iniciar a construção da nossa casa. Eu sei que ela está certa, porque realmente, poxa, eu me deixei levar, e eu não deveria ter me deixado levar. Eu e fico imaginando o quão eh, como que ela está se sentindo agora, e tal". E aí, enfim, eu a a a situação acabou sendo contornada, né. Um uma amiga, que é pastora, minha, ela interviu também que é amiga dela também, ela interviu, ali, na situação, e e aí, sabe, a gente conversou. Acabou se resolvendo graças a Deus, sabe. Mas, ainda hoje, eh, eu acabo eu eu não tenho a as a mesma o a mesma postura que eu tinha antes, tipo, eu já não dou realmente eu já não dou tanta abertura assim, eu já não procuro tanto. Mas sabe que, e ai essa dificuldade, ela ainda ela ainda existe, sabe. De eu de quando eu percebo que, eh, que está tendo uma conversa que eu sei que que não era pra ter, e assim, eu acabo eu tenho essa dificuldade em em estabelecer e e esse limite, sabe. Eu eu hoje eu não procuro ter essa conversa, mas quando a conversa vem
Uhum. Claro. Claro. Hum. Tá. E aí Hum. Hã. Uhum. Claro. Uhum. Entendi. Ai. Certo. Uhum. Você acaba embarcando, você não corta. Você embarca e e manda bala.
Isso. Eu não embarco olha, eu até não embarco como antigamente, porque, antigamente, só Jesus na causa, realmente eu tinha muita dificuldade em cortar
<chuckles> <chuckles> Ué, você é você era solteiro também, você não não tinha problema com isso, né, então agora, eh, você tem um um relacionamento e tal, mas é que assim
Pois, e e a
Não. Vai, fala.
e, não, desculpa <chuckles> é só, assim, só pra pra completar, a dificuldade ela é justamente em dizer assim: "Olha, isso aqui já isso aqui não cabe, eh, bora, bora manter o o respeito, bora, bora, bora manter aqui a sabe, a nossa amizade o o eh, a nossa conversa aqui em um tom, um pouco mais, eh eh, mais viável, mais tranquilo pra o que eu vivo hoje e tal, e, assim, e e a questão do embarcar, eu eu deixo ir, e faço tipo aquela coisa de meio que de "joão sem braço"?
Não, tá claro. Uhum. Claro. Uhum. Claro. Então é eu acho que é aí que aí que ta o seu o o não o erro, né, porque eu não considero nem erro, nem pecado, nem nada, mas é aí que talvez você se você quer colocar um pouco mais de limites nisso aí, eh, é você encarar desde o início dessa conversa, eh que não vai passar da da da das coisas tradicionais de amigos, né, você vai se abrir com a pessoa você vai falar e tal-tal-tal, mas quando cair por uma coisa um pouquinho mais, eh, picante um pouco mais você você não deixar chegar até esse ponto porque depois que chega, <clears throat> eu entendo totalmente que você já tá embarcado, você já tá, eh, digamos, já tá entregue lá e a paquera acaba rolando e você se sente bem com isso e tal, você fica. Eh, mas ao mesmo tempo, eu acho que você não precisa se demonizar tanto, eh, por quê? Cara, muitos casais, eh, e muitas pessoas a gente tem que entender que a sexualidade humana ela não depende de um relacionamento, nós temos e e isso é algo que todos nós deveríamos saber, não é porque você tá casado que você não vai sentir atração por outra pessoa, isso acontece, você se apaixon apaixona, não, mas você se encanta pela menina ser bonita, pela menina ser inteligente, pela menina ser legal, por ela fazer alguma coisa muito bem, por ela ser uma ótima cantora, por ser muito simpática, muito feliz, muito alegre, divertida, tal, o que você faz com isso é que você pode controlar, mas essa paixãozinha ou esse bem querer, cara, isso aí é coisa humana e eu não acho que você precise se cobrar tanto com isso. Agora, se você sabe que com algumas pessoas rola uma coisa mais picante, eh, e você se sente bem com isso, e você não leva para o próximo passo que seria fazer alguma coisa com ela, cara, sendo sincero contigo isso pode até ajudar no seu relacionamento, cara, porque se você se sente bem consigo mesmo se você aumenta a sua autoestima em falar com outra pessoa, assim, mas você usa essa autoestima e esse cuidado e esse carinho com a sua esposa
De Sim. Sim. Uhum. Sim. Sim. Sim. Uhum.
não tô vendo problema nisso, entendeu? Claro que não seria uma coisa muito legal de falar para a sua esposa: "olha, eu. eu falei de maneira picante com uma menina aqui, mas eu fiquei super me sentindo um um cara bonitão e conquistador e agora eu estou aqui contigo pra gente ser feliz junto", talvez ela não fosse entender isso de maneira tão
Sim. Pois. Eh, não vai não vai receber bem mesmo não. <laughs>
não vai. Mas pensa se isso faz mal pra você, eh, ou se faz bem? Eu penso assim, se você tiver isso muitas vezes na sua vida, talvez seja o caso de você pensar, se tá certo ou se tá errado, mas se isso é de vez em quando, eu não vejo tanto problema nisso não cara.
É é, realmente tem sido bem de vez em quando, sabe, e porque eu já eu já tenho conseguido, eh, controlar pelo fato de eu n realmente não buscar, só é apenas em algumas situações que acaba vindo realmente, do nada, e a aconversa vira e tal, e aí, eu sinto realmente aquela dificuldade em estabelecer o limite, e e o engraçado é que, realmente, eu não tenho intenção nenhuma de um próximo passo, sabe? É é
Então. Claro. Uhum. É, é mais um elogio que você você se sente elogiado, você se sente mais atraente, mais querido e esse tipo de coisa sinceramente é bacana, cara, tipo, eu acho que acaba fazendo a diferença para o seu próprio relacionamento. Muitos rela eu não sei se o seu relacionamento é assim, espero que não, mas muitos re relacionamentos não têm esse esse carinho e esse bem querer, esses elogios e tal, então, eh, eu não demonizaria isso tanto assim não e colocaria como uma coisa humana, acontece.
Sim. Uhum. Entendi. Olha, obrigado por me trazer uma outra visão acerca dessa questão. <chuckles> Eh, muito obrigado, vou, sabe, pensar um pouco acerca disso. Olha agradeço muito por essa conversa, viu.
<laughs> Uma visão um pouco mais liberal da coisa. <laughs> Foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigado pela conversa também, até mais.
Até.